<chuckles> Süper. Eee, yani, eee, evet, eee, spor salonları genellikle daha, eee, birçok şeyin birleşimi oluyor yani, sen ayrı ayrı belki spor salonuna yazılmak, eee, işte, havuza yazılmak gibi yapmak yerin eee, bir otele yazıldığında onun, eee, belki, işte, sauna buharını kullanabilirsin, havuzunu kullanabilirsin; spor salonu belki dersleri vardır, işte, pilates dersleri gibi derslere gidebilirsin ve, eee, aslında, eee, iyi bir noktaya değindin. Biri spor salonuna göre, eee, yani oteller daha az dolu oluyor. Belki otel misafirleri inebiliyor ya da, eee, etraftan yine birkaç kişi orayı belki üyelikle kullanıyor olabilir ama normal düz bir spor salonuna göre evet, daha az oluyor yoğunluğu. Bu da aslında tam olarak senin istediğin şeye çıkıyor. Eee, bunu, eee, iyi bir araştırarak en azından gidip hem, eee, bütçe açısından da, hani, hangi oteller nasıl, eee, güzelliği nasıl içerisi, nasıl hem bunu araştırırsın hem de en azından, eee, kafana yatana, eee, yazılıp böyle bir kışı, eee, daha rahat, eee, en azından evine yakın bir yerde, eee, spor yaparak, yüzerek geçirebilirsin tabii ki.
Hı hı. Evet, evet, çok doğru söylüyorsun biliyor musun? Gerçekten çok hak veriyorum ve şöyle bir şey: Yüzmeyi gerçekten de çok severim bu arada, yani bana gerçekten çok iyi gelen bir spor yüzme. O yüzden şu an bu söylediğim inanılmaz mantıklı geldi. Ben otelleri hiç bu açıdan değerlendirmemiştim ya aslında. Diyorum ya: "Çevremde çok fazla otel var." O yüzden, çok daha şanslı bir konumdayım. Tutup kendimi o kadar da ulağa atmaya gerek yok. Doğru söylüyorsun, ya çok teşekkür ederim bu arada. Bu gerçekten benim için çok farklı bir bakış açısı oldu. Çok sağ ol.
Süper. Hı hı. Tabii ki.

Rica ederim. Tabii bunu güzel bir günlük planlamayla, haftalık planlamayla, programla, eee, hem okulun, işin, dediğin gibi, işte, hafta sonu çalışıyor musun? Hafta içi, eee, boş olduğun zaman biraz daha azmış. Eee, bunları güzel bir planlamayla ya bir tablo oluşturarak kendine öz bir de yemeğini tabii ki de yani, eee, sporun yanında yemeğini de bir şekilde daha proteinli bir yemeğe çevirdiğinde en azından, eee, yeme, içme ve işle birlikte sporu da araya sıkıştırdığında, eee, senin idealini kurduğun belki hani, eee, yalnız yaşayıp o, eee, rahatça spora gidebilme ilk evresi olan şey aslında onu gerçekleştirebilirsin. Ya, bunu, eee, ya dediğim gibi daha, eee, tablo oluşturarak, eee, birleştirerek onlara kendine zaman ayırabilirsin ve, eee, bence bunu, eee, yapabileceğine inanıyorum. Çok rahat bir şekilde o fiziğe de ulaşırsın elbet.
Ha ha. Tabii. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Ben de. Ben de, ben de inanıyorum. Yani, bence de yapabilirim ya. Yapabileceğimi umuyorum en azından yani. Çok teşekkür ederim tekrar, gerçekten çok sağ ol.
Hı hı. Süper. Rica ederim.